Ah, kaya pala eh. Umaakyat, mm.
Kaya ano, madaming naka-ano, umaakyat, oo. So, um, iyon nga mabalik tayo dun sa ano, naghahanap kami ng matutuluyan. Hala nakakita kami ng ano, nakakita kami ng yung parang shady na motel. <laughs> Yung yung alam mo yung, may nakalagay, oo nga alam mo yung may nakalagay pa na ano na yung short time ganon. <chuckles> May mga pang short time. Hala! Wala kaming choice, wala kaming choice. Parang lo lovers ano siya motel na na maliit. Tapos, eh eh, siyempre pinatos na namin kasi nga ano lagpas na ng 12:00 ng ma ma al madaling araw na, wala kaming mahanap talaga, 'di ayun. Tapos, alam mo pagpasok namin, eh, lagi akong may blue light. Kasi ginagamit ko din yun sa ano, sa ah mga experiment namin. So, alam mo ginanon ko yung blue light oh, dun sa ano sa, ah, mga gilid-gilid. Pero kahit hindi mo kailangan ng blue light, may makikita ko parang mga stain, may something. Uy hindi ko alam kung hindi ko na sasabihin, hindi ko sasabihin kung anong mga stain yun, ah, pero alam mo merong ah oo may mga bata, tapos alam mo kailangan pa naming magka magkasya sa isang, ah, kwarto. Eh, ilan kami, 6 kami. Hala! Lanli
Hmm. Tapos? Oo, oo. Ayun lang. <laughs> Eh, may bata. Oh. <chuckles> Eh, pa'no yung mga bata? Oh, anong nangyari? Oh, mm. Hmm. <chuckles> Walan Madaling araw. Hmm. Mm, mm. Ayun na. Hmm. Oo. <chuckles> Yun na tayo. <laughs> Naku, yung mga bata, yun yung naiisip Hmm. Oo, pati yung ano mo prof mo, kasam andiyan 'di ba? <chuckles>
Oo, mag oo mag kasi yun na lang din yung natitirang room, ganyan. Tapos, edi nag ano, bale nanghingi kami ng ano ng mattress, para me makatulog sa floor.
Mm, mm, ayun na. Oo.

Ti inano na ako, inano ko, hindi pa naman kami nasiraan do'n sa ano, sa kalsada, so nasiraan kami do'n banda sa may liblib.
Mm, ta Tinulungan, oh. Hmm. Nako, challenging talaga.
Oo, so 'yong mga oo so 'yong mga nakakakita lang sa amin is 'yong mga local na tourist guide din do'n. Oo parang
Hmm, mga foreigners ba ito or baka lokal lang, lokal lang, mga Pinoy din, okey, o
Mga lokal, oo mga lokal na Pinoy tapos, um, bali parang, ah, nakita nila ako naawa siguro ayon.
Mm. Hmm, ayon.
Tinuro tinulungan nila kung ano ang hirap kasi, ang hirap mag-ano, ah, siguro kung sa ano kalsada 'yon medyo mas kakayanin ko pa, eh, pero bato, batuhan 'yon 'te, batuhan. Hala, mabato 'yong ka 'yong ano 'yong off-road, siya off-road.
Mm, ayon, parang sa Oo, parang scene sa pelikula ang nangyari di ba, oo, oo.
Oo parang may mga gano'n na ano na hindi ko alam na nangyayari pala 'yon sa totoong buhay 'no, eh, kakaloka naka-dress pa naman ako.
Oo, ganon talaga, mm, pe mm. Ayon lang naka-dress pero hindi nga maiiwasan 'yon sa mga travels, eh, at least medyo masunurin at na-handle. Pero paano nagbago 'yong mood n'yo after no'ng nangyari 'yon no'ng umandar ba 'yong kotse, anong nangyari afterwards tapos ano 'yong reaksyon niyo no'ng ano na naging okay na? Hmm.
Ah, ang ganito, parang ako naman sa sobrang ano gusto ko nalang talagang, ah, makauwi do'n sa ano sa resort na pina ah, pi tinutuluyan namin.
Mm. Mm, ginawa.
Parang ano na lang ako, eh, nag-cooperate na lang ako, eh, para matapos na 'to 'yon kasi 'yong minsan 'yong mentality ko, eh, "Sige na gawin na natin 'yan para matapos na." Tapos, hindi naman din ako nagreklamo pero siya parang ano parang badtrip na badtrip gano'n. 'Yong
<laughs> Gusto mo nalang matapos. Oo. Eh, kanino siya mababadtrip, eh, parehas na hindi naman inaasahan yo'n. <laughs> Oo, oo, mm.
Oo nga, pero parang ano, itulak ko pa daw. <laughs> nakakatawa talaga no'n, eh, oo. Nakakainis pero ayon, ah, o okey naman pagkatapos no'ng yong first na pagbuga palang ng aircon ng, ah, kotse parang, ah, sarap, oo ang sarap. Kasi ang init-init talaga sobrang init, tirik na tirik 'yong araw, eh, summer 'yon.
<laughs> Kala ko babawi, eh, oo, tulak pa pala, oo. Mm. Pe mm. Mm. Parang tandang tanda mo ha, tandang tanda mo. Mm. Oo, eh, di ba dalawa lang kayo sino ang mas kalmado sa inyong dalawa no'ng nangyari 'yon, 'yong parang na nalaman n'yo na, na may problema 'yong car. Oo, sino 'yong pinaka kalmado at sino 'yong nag-alala?